Мгм, то есть это именно то, что тебя вдохновляет, и то, благодаря чему ты вообще занимаешься, наверное, фотографией, да? Именно вот это направление. Мгм.
Но Вдохновляет. Да, да, это точно. Да. А, м, реальность, м, бизнеса <chuckles> в том, что вот в этом направлении, а, мало заказов или чтобы начинать получать заказы, нужно как-то пробиться, знаешь, ам, нелегко в Если выбирать портретные фотографии, нелегко на себя обратить внимание, меньше спроса.
Мгм. Ага. Мгм. А вот в чём Мгм.
М, есть люди, которым это нужно, но у них нету денег, скажем, вот как, э, актёры, да, им портфолио нужно, а денег у них нету.
Да, да, да, да. Мгм, мгм. Интересно, то есть тут такой момент, а в плане вот, э, пробиться сложнее, то есть тут в чём главная сложность? Допустим, в том, что, чтобы тебя заметили, тебе нужно портфолио, а ты не можешь набрать польтфо портфолио, если у тебя нет заказов, или вот в чём сложность, в чём особенность такая вот есть?
Да. А, не, портфо н м портфолио, да, портфолио, э, портфолио уже есть. Ам, я бы сказала, что просто спрос очень маленький. Ну, или не сравнить спрос, который на туристические фотографии и на на портретную фотографию. И вот та самая дилемма: стоит ли идти, э, в туристическую фотографию. Я знаю, что как бы можно, м, это легче развить, быстрее получить деньги.
Мгм. Мгм. Мгм.